بعد كده ب بقيت أبطّل الأكل من برّه ده، هو اللي بطّلته الأول، أنا كنت لسّه باحب الب ده، بعد كده اكتشفت بقى إن الموضوع كمان الSoda ده ابتدى يَقل معايا، لإن أنا بقيت أبدّله بعصاير و أو باشرب الShaker اللي أنا باشربه الصبح وبالليل والحاجات دي بتاعة الGym ف فبقى في بدايل، وقلبت للIce tea آآ، عشان ما فيهوش Soda قبل ما أبطّل خالص، آآ، يعني الموضوع كان تدريجي على مرحلة طويلة، فبعد سنتين Total آآ، خ جبت ال10 كيلو اللي أنا كنت عايز أزيدهم، آآ، جسمي بقى In shape آآ، كلّ حاجة ابتدت تضبط، الأكل اللي برّه بقيت آكله تفاريح لمّا نبقى خارجين ممكن أو حاجة أو كده.
أيوه بتاع ال الحاجات البروتين آه بالضبط، فاهمه، آه. امم.
ما بقاش عندي اللي هو أنا عايز أشتري وخلاص، ما بقيتش آآ، يعني يمكن حاجات قليّلة أوي اللي لسّه بت بتغريني زي عربيات الكبدة، بس لمّا أرجع مصر، آآ، بتاع، كده، عشان الحاجات دي مش موجودة أو قليّلة، آآ أم حسن، في محاشي مش عارف إيه، <tsk> العيشة برّه برضو بتخلّيك إيه، تحن للأكل ده، بس هو في العموم
آه. بالضبط.